สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นไงบ้างคะ?
<laughs> สวัสดีครับ โอ้! วันนี้ก็ชิลล์ ๆ ครับ ฝนตกนิดหน่อย อากาศเย็น ๆ กำลังสบายตัวครับ
อ๋อ อ๋อ เออ ที่นี่ก็ฝนตกเหมือนกันค่ะ กำลังเย็น ๆ สบาย ๆ หลังจากที่ร้อนมาหลายวัน
อา ครับ ก็ ก็ค่อนข้างจะเหมือนกันครับ ผมขี่อูฐมาหลายวันแล้วครับ
ค่ะ โอ้โฮ! ขนาดนั้นเลยเหรอคะ?
ครับ มันร้อนมากครับ ผมนึกว่าผมอยู่ ซื้อบ้านอยู่ทะเลทราย
โอ้โฮ! แสดงว่าร้อน ร้อนมาก แต่ที่จริงมันก็ร้อนมากอะค่ะ แบบ เหมือนมันแบบ มันเป็นอากาศแบบเหมือนอบอ้าวแบบ แค่เดิน แค่เดินออกไปนอกบ้านก็แบบเหมือนเหงื่อไหลแล้วอะค่ะ
ใช่ครับ ครับ ผมนึกว่าผมใช้ชีวิตอยู่ในเตาอบขนมปังมาหลายวันแล้วครับ
<laughs> เชื่อค่ะ อันนี้ อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะ
ครับ จริง ๆ แล้ว ปกติอยู่บ้าน นอกจากทำงานแล้วนี่ แบบมีงานอดิเรกอะไรทำไหมครับ?
มีค่ะ ก็ มันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่อารมณ์ ณ ตอนนั้นน่ะค่ะ แต่ส่วนใหญ่หลัก ๆ ก็จะเป็นเล่นเกม เอ่อ ดูหนัง ฟังเพลง ทำขนม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ ครับ ๆ ครับ ก็ค่อนข้างหลากหลายในบ้าน
ใช่ ใช่ค่ะ แต่ว่ามันก็แล้ว แล้วแต่เวรม เอ๊ย! แล้วแต่อารมณ์กับเว คืออารมณ์กับเวลารวมกัน <laughs> ใช่ <laughs>
จึ้ง ครับ เวรม ครับ อ้อ เวรมครับ ศัพท์ใหม่ ขอบคุณนะครับที่ ที่มาแชร์กัน เวรม แล้วเวรมนี้ เวรมแบบฝนตก ๆ นี่ ทำอะไรครับ ดูหนังเหรอครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ดูหนัง อ แล้วก็เล่นเกมค่ะ
อา ชอบ ชอบเกม เล่นเกมนี่ คือแบบสไตล์ไหนครับ?
อา